Que si les mecs, ils sont pas de par chez nous, en fait, ils peuvent pas savoir
Mmh mh?
donc, du coup, tu sais, on
D'accord, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas savoir.
En fait, c'est un truc local. Donc s'ils sont pas, heu, dans la région où j'habite, littéralement, en fait, tu le connais pas. Donc c'est forcément des mecs qui habitent dans la même région et on était pas du tout au courant, en fait, parce qu'on s'était jamais demandé où on habite ou quoi, tu vois? À la limite, on connaissait nos nos nos noms, enfin nos vrais prénoms, mais sans plus et nos et et notre âge, mais sans plus, quoi. Donc, heu
Ouais. Ah! Ouais. D'accord. Ouais, tu avais aucun moyen de déterminer de quelle région ou de quelle ville il venait, en fait, si à moins que tu lui posais la question. Mais c'est pas des choses qui se posaient, non?
Non. A Ah voilà, c'est normalement, tu posais pas trop la question parce que c'est pas non plus, heu, t enfin, tu es sur un jeu vidéo, tu essaies de rester un peu aussi anonyme, machin, donc on posait pas trop la question et là, en fait, le fait qui que le mec nous drop nous drop ça, on fait, en en étant en vocal: «En fait, mais attends, heu, tu es d'où?» donc le mec nous fait: «Heu, je suis de bah, je suis de Perpignan», donc c'est sud, heu, sud-est de la France: «Non, mais attends, mais nous, on est dans la même région, en fait». Il fait: «Ah, mais vous habitez où»? Donc on leur dit: «Bah nous, on habite là». Il fait: «Non, mais attends, nous, on habite à 10 minutes, en fait». <chuckles>
Oui. Ouais. Mmh. <laughs> Ouais. Ouais, donc au final <coughs> ah ouais, en fait, vous étiez voisins presque.
En fait, on on était on habitait dans la même région. On était genre à 15 minutes, heu, de route, heu, chacun. Donc on fait: «Bah vas-y, on se fait un McDo», tu sais? Il était quoi? On c'était c'était le matin à 11:00. On se fait on se fait: «Bah vas-y, on se fait un McDo». Donc du coup, on s'est retrouvé à un McDo et et depuis, on est resté potes.
Mmh, ouais. Ah, carrément! <chuckles> Ah ouais, de manière tellement spontanée en plus.
C'est ça. zé et depuis, on est resté potes, en fait. Donc, heu
D'accord. Donc, heu, après, dé tu es tu es vraiment restée ami? C'était des amitiés quand même assez sincères ou c'était juste des amitiés pour, heu, jouer au jeu et ça s'arrêtait là?
Ah oui, non, mais c'est, heu